То есть по той. Конечно, это мы тока с моим мужем можем такие вещи. То есть, а, когда хорошо знаешь, а, актёров, то есть там Н ну, просто есть такие актёры Вот недавно, какой же это был фильм? М. Это был фильм, кажется, а, вот- "Панда". "Панда", "Панда", какой-то, то ли, чуть ли не 5 или ш или ш или 6. То есть их много сделали, и, конечно же Да, "Кунг-фу Панда", да. И там собрали актеров, ну, вот вот самых-самых. И <laughs> мне всегда интересно, м, я это слушаю, и потом под конец, так прям вот любопытно, правильно ли мы угадали вообще, кто, да. Некоторые голоса, ну, сразу слышно, что кто это. Это, ну, прям вот
Да. Так, мгм. Мультфильм, да? "Кунг-фу Панда", да? Мгм. Мгм. <chuckles>
А некоторые не узнаёшь. То есть вот, опять-таки, вот мне очень тоже мне понравился вариант, а, "Марио". "Марио супер супергерой". И вот вот там был вот этот вот самый такой большой, а, злодей Даузен. И вот его озвучил один американский актёр- Джек Блэк. И он он вообще мо м, н до какой степени он может менять свой голос. То есть он может и так, и так. Ты его сразу не узнаешь. Т он такой вот многосторонний голос. В меня меня это вообще восхищает.
М. Так. Ага, ага. М. Хм. М. Супер. А в советских мультфильмах ты, кстати, ам, как-то замечала, угадывала, кто, да, из известных актеров, да?
А, да, да, ну, конечно! <chuckles> Вот мне, э, мне, кстати И, кстати, я показала даже этому мужу этих актеров и вот этот мультик. Он к он он расслышал сразу же, например, вот того же самого Винни-Пуха с Леоновым.
Да, м.
А, а, т Кто же еще был? Папанов, Папанов и тоже голос, а, волка, да.
П Папанов, он- да, в "Ну, погоди", как минимум, м-да, мгм.
А еще же кто же, ну, Румян Румянцева на фильме, и ее и ее в жизни так я не знаю. Ее не узнаешь, она ведь не была ведь актриса.
Трудно узнать, но напарник, да, у не у нее был, а, хороший, э, Карлсон, м?